Me gusta, me gusta mucho todo lo que me dices. Tiene sentido, tiene todo el sentido de la vida. Eh, yo no lo había visto así, y mira, digamos que yo tengo unas alarmas ahora, pero para, precisamente, las cosas, eh, no sé, despertarme a la hora que me toque despertar, a la hora que toque recoger al niño, a la hora que hay que sen hay que llevarlo al deporte, a la, eh, y ese tipo de cosas. Pero no tengo, realmente, como, mm, eh, ese cronograma, como como me lo mencionas, mm, para nada me suena algo, eh, digamos, terrible o estructurado, me suena maravilloso, porque es como una forma de realmente, eh, organizar mi vida. Es es, la vida es llena de muchas actividades pequeñas, y eso es un cronograma, muchas cositas ahí puestas, eh, organizadamente, así que, yo quiero hacerlo, quiero ese cronograma y quiero poner todo, hasta la hora de juego con mi hijo ahí, como como una una tarea, eh, que tengo que cumplir sí o sí.
Exactamente, exactamente. O sea, si tú pones, ahora sí que estas actividades, este cronograma ya enlistado, tú, de alguna manera te obligas a, o sea, abres un espacio porque lo abres, así como uno agenda, justamente citas para el dentista, para las uñas o para cualquier situación, para ir al súper, este, puedes, justamente, hacer como este tipo de cita, de que cita con mi hijo en el parque, <laughs> cita de almohadazos. <laughs> Exacto.
Ajá. Exacto. Cita, así es como se llama. Claro, sí, es la cita que tengo, me encanta, me encanta.
<chuckles> Sí, así como cita de almohadazos, cita hasta de jugar a Spider-Man o cualquier superhéroe que le guste. <chuckles> Siento que de esta manera estás priorizando, eh, lo que porque le estás dando ese valor, esa importancia, te digo, así como uno agenda las citas al doctor, esto también es una cita. Entonces, podrías hasta, si te quieres ir a hacer ejercicio, hasta tú si te quieres tomar un café contigo, cita conmigo, cita para ir por un café. Y, de esta manera, tu cuerpo se obliga y se mentaliza a darle la importancia y también a que tú tengas estos espacios que, te digo, son cositas que realmente importan porque el tiempo nunca vuelve, el tiempo para uno mismo, el tiempo con los hijos, con la familia, no va a volver. Entonces, si tú lo manejas como citas, te vas a obligar a cumplirlas, y créeme que no te vas a arrepentir.
Ajá. Ujú. Exacto.